Ừm, không biết là bạn có nghĩ tiền lương là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà bạn chọn việc không?
Có chứ. Mình nghĩ là thật mình nghĩ là ai mà cân nhắc về cái việc mà chọn một cái công việc nào đấy hoặc là theo đuổi một cái, ờ, sự nghiệp nào đấy thì chắc là cũng phải, ờ, đặt một cái yếu tố tiền lương lên hàng đầu. Hoặc là nếu như mà không phải là hàng đầu thì, ờ, cũng phải là một cái yếu tố mà, <smacks lips> kiểu, quan trọng nhất để mà mình xem xét ấy. Ờ, tại vì là ừm, tại vì là nhé, mình đi làm thì, ờ, thật ra mục tiêu của mình đi làm để có tiền, để, gọi là, duy trì cái cuộc sống của mình này hoặc là mình theo đuổi niềm vui khác và đam mê khác, đúng không? Ừm. Đó.
Ừm. Ừm. Ừm. À, à. Ừ, tại vì mặt bằng chung ấy ừm, ừm, mình thấy mặt bằng chung là là là ai cũng đi làm về để, ờ, trang trải cuộc sống mà, đúng không? Mình đồng ý kiến của bạn luôn.
Ừ. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Đó, ờ, thì, ờ, vì như thế nên cho nên là mình nghĩ là cái lương là một cái mà rất là quan trọng khi mà cân nhắc ấy. Ừm, đôi khi nhé, mình có những cái người bạn của mình thì vẫn nói là, ờ, ừm, các bạn ấy thích làm được làm được làm cái việc mình thích ấy. Đó, và lương thì đôi khi cũng không phải quan trọng lắm đâu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà làm công việc các bạn ấy thích mà lương thấp ấy thì một thời gian sau các bạn ấy cũng đi tìm một cái công việc lương ổn định, gọi là, thu nhập, ô ờ, cao hơn để mà làm thôi ấy, chứ không theo đuổi đam mê đến như
Ừm. À. Ừ, thế à? Tại vì mình cũng tính hỏi là, kiểu, giữa công việc lương cao với công việc đúng đam mê nhưng mà lương thấp thì bạn sẽ sẽ làm như thế nào ấy. Nhưng mà chắc, à, mình không nhận được câu trả lời sau câu đấy rồi. Đấy.
À. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Nhưng mà thật ra, ừm, đó thì, ờ, về cá nhân mình nhé, thì mình nghĩ là nếu mà có cân bằng được hai cái yếu tố này thì là cái mà, gọi là, ý lý tưởng nhất. Đấy, ví dụ như là mình vừa được làm một cái công việc mình thích đi, xong rồi nó lại vừa kiếm ra tiền mà, gọi là, cũng cao lương cũng cao, thì đấy là cái điều mà quá là tốt rồi. Ờ, ví dụ như là mình có một số mình cũng có một số người bạn khác nhé, là làm những cái theo cái đam mê của bạn ấy, ví dụ như là cắm hoa này, xong rồi bán hoa này. Đấy thì, ờ, các bạn ấy vừa được làm cái mình thích này, xong rồi cũng có thu nhập ổn định, cũng, gọi là, cao, buôn bán mà, đó. Hoặc là cũng có những cái bạn mà làm bánh, bán bánh, hay có những bạn của mình là đi makeup chẳng hạn. Đó, thì các bạn ấy vẫn được làm cái mình thích thì và vẫn kiếm được tiền. Đó, nhưng mà, ừm.
Ừm. Wow! Ừm. À, thế à? Ờ. Thế bây giờ mình, ờ, kiểu, thắc mắc nhá, thì, ờ, công việc của bạn hiện tại bây giờ ấy, thì bạn có yêu thích nó không? Hay là bạn chỉ chọn vì cái công việc đấy nó lương cao thôi?
Ừm. Ờ. Ừm. <chuckles> Thật ra thì, ờ, công việc của mình bây giờ thì, ờ, nói là yêu thích, ừm, đam gọi là, đam mê của mình mà mình làm không bao giờ chán ấy thì chắc chắn là không thì không hẳn đâu. Tại vì là công việc của mình nó dùng đến đầu óc hơi nhiều, mình làm trong cái lĩnh vực nó hơi học thuật một tí ấy. Cho nên là g mình cũng khá là thích công việc của mình và khi mà mình đi kể với người ngoài thì mình cũng thấy tự hào. Nhưng mà nếu mà nói là đam mê, yêu thích mà mình có thể dành, gọi là, 100% thời gian hoặc là, ờ, khoảng 7, 80% thời gian của mình để làm công việc đấy thì chắc là không. Nhưng ơ, và cái lý do mà mình chọn công việc này thì đó cũng là vì là vì lương thôi.
À. Ừm. À, thế à? Nhưng mà để mà nói cái công việc của bạn hiện tại bây giờ ấy, thì bạn chọn vì lương này, nhưng mà, ờ, đồng thời đấy mình cũng thấy bạn có cái sự yêu thích ở trong đấy chứ nhỉ? Ừm, ừm, đấy, ừm, và ừm.
Ờ, thì cũng có, ừm, thì cũng có nha. Ờ, ưm, thật ra là cái công việc của mình ấy, là nó đúng với cái ngành học ngày xưa của mình. Ngành học của mình nó hơi đặc thù một tí, nó cũng học thuật, nó liên quan đến luật đấy bạn. Và nếu như mà mình đã học hết quan điểm của mình là học hết 4 năm đại học rồi, nhưng mà bây giờ mình lại không áp dụng được cái việc, ừm, để đi ra ngoài làm ấy, cái kiến thức đấy ấy, thì nó khá là lãng phí. Cho nên là mình cũng cố gắng là mình duy trì, và mình theo đuổi cái sự nghiệp sau khiêm cái ngành học của mình sau khi mà mình tốt nghiệp. Thì, ờ, khi mà mình được làm cái ha mà mình học ấy, thì mình cảm thấy là mình áp dụng được kiến thức mà mình đã học thì cái cái sự yêu thích nó cũng từ đấy mà ra thôi. Đó, thế và vì thế thì cái sự yêu thích nó cũng tăng lên, gọi là, không chứ không phải là bắt đầu mình lựa chọn cái công việc này vì mình thích đâu. Đó, ưm, và, ừm, trộm vía là dần dần khi mà mình bỏ nhiều công sức và cái sự yêu thích đầu tư vào nó, thì cái lương của mình nó cũng ổn định hơn và nó cũng bắt đầu cao hơn.
Ừm. Ừm, ừm. Wow, hay quá! Ừm, ừm. <laughs> À. Wow, thế thì bạn nghĩ là cái mức lương hiện tại mà bạn, à, đang nhận ấy, thì có phản ánh đúng cái giá trị và năng lực của bạn bỏ ra không?
Ừm. Ờ, cái này thì, câu hỏi này mình nghĩ là mình phải trả lời là "không" nha. Tại vì là thật ra mình phải bỏ hơi nhiều thời gian ấy. Ờ, có có thể nói là cái lương của mình so với mặt bằng chung hoặc là so với, ừm, ừm, bạn bè của mình thì nó đang ở một mự ưm, mức, gọi là, trung bình cao, có nghĩa là, ừm, cũng cũng cao hơn bạn bè của mình một tí, tại vì bọn mình cũng khá là thoải mái chia sẻ lương với nhau ấy. Đấy, thì, ờ, thế nhưng mà nếu mà nói là thỏa đáng với cả cái công sức làm việc của mình hoặc là nó nó nó bù đắp được cho cái thời gian mình dành cho công việc, hay là cái công sức của mình dành cho công việc ấy, thì chắc là chưa. Tại vì mình phải làm việc khá là nhiều. Đó. Mình phải nói chung là nhiều khi là phải làm việc mấy tuần.
<laughs> À, thế á? Ừm. Ừm. Ờ. Bạn có thể ừm, ừm, ừm. Thế thì, kiểu, bạn có thể kể sâu hơn, ơ, một vài trường hợp mà bạn, kiểu, làm nhiều quá nhưng mà cái lương của bạn khi mà bạn nhận lại, nhiều khi không có lương thưởng chẳng hạn. Đấy, bạn có thể kể rõ ra được không?
Ờ. Ừm, ừm. Không. Ờ, nói chung là có, có một lần là mình đã trải qua một cái việc như thế, tức là, ờ, bọn mình làm rất là vất vả trong cái tháng đấy và cũng mong là nhận được một cái, gọi là, công tác phí, hoặc là, gọi là, phí phí, ơm, làm thêm giờ ấy. Đấy, bởi vì thật sự là công bọn mình không chỉ làm việc 8 tiếng 1 ngày mà có có những cái ngày mà bây giờ khách hàng họ cần rất là gấp hoặc là cái cái cái tính chất công việc nó yêu cầu bọn mình phải làm đến 10:00, 11:00 đêm chẳng hạn. Nhiều hôm là mình về nhà có khi là ch đã hơn 12:00 đêm rồi thì chắc chắn là mình ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Wow. Thế thì có vẻ ừm, bạn đầu tư nhiều thời gian vào cái công việc này quá nhỉ?
Ờ. Đúng rồi, mình cũng đầu tư khá nhiều ấy. Đấy, thì, ừm, nếu như với cái sức lao động như thế mình nghĩ là cái thời gian làm việc nó ph cũng phải, gọi là, gấp gấp rưỡi, ừm, cái ngày bình thường rồi thì đương nhiên là mình cũng muốn là có một cái thêm một cái gì đấy bồi dưỡng một tí. Nhưng mà công ty của mình thì thật ra lại là không có cái chế độ mà lương thưởng, gọi là, làm ngoài giờ ấy bạn, làm thêm giờ ấy, mà nó sẽ tính vào cái phụ cấp, à, nó, gọi là, cái thưởng giữa năm hoặc thưởng cuối năm. Thế nên là cái tháng đấy thì, ờ, cảm thấy là mình hơi bị quá sức, hơi bị mệt, nhưng mà lương nó vẫn thế thì hơi hụt hẫng một tí thôi.
Ừm. À, thế à? Ừm. <laughs> Ừm. Ờ, thế à. Ừm, kiểu, kiểu như là, sau khi mà, à, cái cái sự việc đấy diễn ra ấy, thì bạn có suy nghĩ lại là "Ừ, mình muốn làm cái công việc khác mà dù lương không cao bằng, nhưng mà mình thích hơn và, ừm, công sức mình bỏ ra nó phù hợp hơn." không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, có nha, mình, ờ, cái cái ý của bạn mình hiểu rồi. Nói chung là, thật ra là, đôi khi mà trong khi cái quá trình làm việc mà quá căng thẳng hoặc là quá bận ấy thì, ờ, mình cũng, ưm, mình và các đồng nghiệp của mình cũng thế, cũng từng nói với nhau là "Ôi, tại sao mình lại chọn cái công việc như thế này, nó vừa vất vả mà nó vất vả quá đi mà, ừm, cảm giác như là mình kiếm cái lương của mình nó không, ừm, đủ để bù đắp vào ấy." Thì bọn mình cũng nghĩ thế việc là hay là bây giờ, à, hay có khi là nhảy sang ngành khác làm đi, bây giờ tính ra chia đợt bình quân ra có khi là lương mình lại bằng lương công nhân mất tại vì thời gian mình làm việc nhiều như thế. Hoặc là hoặc là đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ. Thế à? Mình thấy tâm lý chung của các bạn, ờ, đi làm ấy, ai cũng cũng, kiểu, mình thấy mình làm nhiều nhưng mà cái lương nó không bằng ấy, xong rồi cứ nghĩ muốn là là chuyển đi, a, chỗ khác để làm. Kiểu, kiểu thế.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Chính xác. Thì đấy, bọn mình cũng như thế. Thế cho nên là cũng có lúc suy nghĩ là hay là bây giờ thử, ờ, hay là mình cũng nhìn sang cái ngành khác chẳng hạn, ví dụ như là bây giờ bạn mình làm marketing này, hoặc là bạn mình làm, ờ, nhân sự này, đấy thì lương của họ có khi là cũng nhưng kiểu, kiểu, như mình, nhưng mà bây giờ họ được về sớm, họ có thời gian riêng cho bản thân hay là hay là mình thử nhảy sang những cái mảng như thế hay là mình thử buôn bán, nhưng mà xong thì cũng thôi.
Ừm. <laughs> Thế à? Mình thấy, kiểu, ờ, ví dụ như là làm mấy cái, ơ, cái cái mà công việc mà mình yêu thích các thứ đấy, mà nhưng mà nói chung là cái mức lương nó không ổn định. Đấy, đúng không? Ừm, ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, rồi, ờ, đúng, chính xác, chính xác. Ờ, nếu như mà làm những cái công việc mà buôn bán hoặc là mình, ờ, mình mình phải tự làm chủ ấy thì thật ra là nó lại nhiều vấn đề hơn rất là nhiều, nhiều thứ mình phải cân bằng đấy. Đó, ví dụ như là mình làm chủ thì mình, ờ, nhiều khi là mình phải tính đến tiền là thuê nhân viên như thế nào này, hay là tiền mặt bằng trả cho cái, ơ, cái mặt bằng mình thuê quán đấy, hoặc là cân đối hết lãi lỗ, rồi là nguồn tìm nguồn hàng ở đâu, các thứ mình nghĩ là cung khá đấy.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đấy. Ừm. Đấy, đúng rồi, ừm. Mà mình thấy là những người mà làm những cái công việc đấy ấy, thì cái thu nhập người ta nhiều khi người ta còn lỗ này, đấy, ờ, chi phí gồng lỗ các thứ. <chuckles>
Ừm. Ờ, chính xác rồi, tại vì ờ, chính xác. Nhiều khi là cũng không có không phải ai cũng có một cái lộc, mình nghĩ là lộc buôn bán hoặc là, kiểu, biết cách để mà có nhiều khách hàng ấy. Đấy, thì đôi khi là cũng có thể là nó sẽ dẫn đến lỗ chẳng hạn. Hoặc là, ừm, ừm, kể cả cái việc mà có lãi thì mình thấy là để mà làm chủ được, mà kiếm được, ừm, cái số tiền nhiều ấy thì cũng <chuckles> rất là đau đầu, rất là nhiều thứ phải nghĩ. Đấy, thì, ờ
Ừm. Ừ, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm, đúng. Mình đồng ý, mình đồng ý với, a, cái ý kiến của bạn luôn và bây giờ trở lại cái, a, tiền lương nhá, mình có một câu thắc mắc nữa là, kiểu, tiền lương nó có phản ánh giá trị thực sự của một công việc nào đó không, theo bạn?
Ừm. Ờ, thực ra thì, ờ, mình nghĩ là có nhá. Tại vì là, ừm, cái này có thể là liên quan đến kinh tế học hoặc là cái gì đấy một tí. Nhưng mà khi mà mình còn đi học ở trường ấy thì mình nghĩ là cái, ơ, công sức thì nó có phải nó nó có thể tính được ấy, nó có thể tính được và nó sẽ, ưm, có một cái mức phù hợp để trả cho nó. Mình nghĩ là, ờ, hoặc là mình chỉ cần quan sát bằng mắt thường thôi thì mình cũng có thể thấy là, ví dụ như mà có những bạn bè của mình hoặc là người quen của mình làm những cái công việc mà nhàn nhàn hơn này hoặc là nhẹ nhàng hơn này, thì đương là nó cũng thì lương của họ thì cũng sẽ ở một cái mức như thế thôi, mức an toàn, an toàn như vậy thôi, đó. Còn ví dụ như bàn những người mà làm những công việc phải nguy hiểm hơn hoặc là dùng đầu óc nhiều hoặc là tốn nhiều suy nghĩ, tốn nhiều thời gian. Đó, thì chắc chắn là họ sẽ được trả một cái mức cao hơn, xứng đáng hơn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ồ. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Mà mình nghĩ nhá, kiểu, à, mình thắc mắc là ví dụ như là bạn có bạn bè đồ các thứ đi cà phê, xong ngồi trò chuyện với nhau, đúng không? Thì cũng có chia sẻ về công việc của nhau này. Thì, ờ, ví dụ như là cái công việc của bạn như thế và mức lương của bạn như thế, nhưng mà nhiều khi, ờ, cái, ơ, công việc của người bạn của bạn ấy thì công sức của các thứ của bạn ấy bỏ ra ít hơn này, và tiền lương của bạn ấy còn cao hơn, thì suy nghĩ của bạn như thế nào?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy là ôi, cũng hơi cũng hơi, gọi là, ghen tị một chút. Tại vì thật sự là, ừm, ờ, ừm, ừm, bạn bè của mình, ờ, thì chưa có người như thế. Nhưng mà mình nghĩ là nếu có thì sẽ ghen tị thật. Ờ, mình mình nghĩ mình có thấy các bạn, kiểu, ví dụ như là là làm, ờ, ờ, về mảng làm đẹp này. Đấy, ví dụ các bạn có gương mặt xinh xắn một tí, xong rồi, ờ, thân hình đẹp chẳng hạn, các bạn ấy đi chụp ảnh thời trang ấy. Nhìn qua thì mình thấy là nó khá là nhẹ nhàng và thu nhập của bác các bạn ý mà nhận theo những cái cái, gọi là, cái, ưm, quảng cáo cho từng sản phẩm hay là chụp những cái bộ ảnh ấy thì nó rất là cao. Thì đôi khi mình cũng cảm thấy là ôi, người ta kiếm tiền dễ thật là dễ. Nhưng mà mình thì mình chật vật làm nhiều như này để mình cũng kiếm tiền, nhưng mà nó lại khó quá thì cũng cảm thấy hơi hơi, gọi là, có một cái sự bất công nào đấy. Nhưng mà thực ra s sau khi mà mình suy nghĩ lại thì mỗi nghề nó có một cái giá trị khác nhau ấy. Đấy, và cái đồng lương mình kiếm nó phản ánh cái cái giá trị của mình, cho nên là không có cái vấn đề gì đấy, hết. Mình cứ tập việc
Đúng rồi. Ừm. Đúng. Đúng rồi. Ừm. Ừ. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, thì Ừm. Đấy, ờ. Mình hiểu ý bạn, kiểu như là, ví dụ như là những cái công việc mà lao động trí óc này, như bạn hiện tại bây giờ thì nó nó có cái mức lương cố định là như thế rồi. Đấy, ừ, còn ví dụ như các bạn mà những cái, a, ngành nghề khác ấy thì mức lương của người ta sẵn là người ta đã cao rồi, nên là mình cũng không thể nào mà so sánh nó ngang bằng với nhau được, đúng không? Đấy, ừm.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình cũng, ơ, có suy nghĩ là, kiểu, thị trường và thị hiếu của mỗi nghề nó lại khác. Đó, ví dụ như là, ờ, cái thị trường, cái ngành nghề đấy, cái cái cái nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu mua sắm rất là cao. Và thông qua những cái bộ ảnh của các bạn ấy chẳng hạn, và người ta khách, người ta bán được nhiều hàng ấy. Ừm, và mỗi ngày bán được rất nhiều hàng thì đương nhiên là cái phần tiền các bạn ấy nhận được sẽ cao rồi. Còn bọn mình là cung cấp dịch vụ cho từng khách hàng riêng biệt thì, ờ, nó lại phụ thuộc vào tính chất của công việc khác nhau, cho nên là nó sẽ khác nhau ở cái phần lương như thế, mình nghĩ như vậy đấy. Ừm.
Ừm. Ừm. À, à, rồi mình hiểu công việc của bạn rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, với cả nhá, ờ, mình cũng hơi thắc mắc là ví dụ mình có thấy những cái công ty là người ta có phúc lợi rất là tốt này. À, đấy, có, a, à, bảo hiểm các thứ bao trọn cho các bạn rồi ấy, thì bạn nghĩ là, ví dụ như là cái chế độ phúc lợi của cái công ty đấy tốt, nhưng mà, ờ, bạn nghĩ thế cái điều đấy thì có thể bù đắp cho cái, a, mức lương thấp không?
Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Ờ, thật ra thì mình cũng chưa gặp một cái công ty nào mà lương thấp nhưng mà chế độ bảo hiểm lại tốt đâu. Tại vì là thông thường thì những cái đấy nó sẽ dựa trên lương để mà người ta người ta có thể là có những cái phúc lợi đấy cho mình. Ví dụ như là theo luật chẳng hạn, thì đóng bảo hiểm thì cũng phải dựa trên bao bảo hiểm đấy là bao nhiêu phần trăm của lương cơ bản mình mà ra. Thế cho nên mình thấy là nó cũng sẽ có một cái mối quan hệ với nhau nhất định ấy. Nhưng mà đương nhiên là cái việc mà khi mà người lao động đảm bảo được hết quyền lợi cho mình liên quan đến những cái bảo hiểm đấy này, hoặc là những cái phúc lội lợi cơ bản mà một người lao động nên nhận được ấy, thì nó là một cái điều rất là tốt. Và nếu mà thì, ờ, mình mình lựa chọn cái đấy thì cũng rất là tốt, đấy. Nhưng mà nếu mà lương từ cái đấy nhưng mà lương thấp thì cái bảo hiểm mình được nhận thì nó cũng thấp thôi, ấy. Thế nên là mình nghĩ là ưu tiên lương cao hơn, đó.
Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. A! À, à, ừm. À, thế à? Ừm, mình thấy, ừm, suy.
Hoặc là, kiểu ty mà có thể là cho mình cả hai. <chuckles>
À. <laughs> Thế thì tốt quá. Nếu mà cho cả hai ví dụ lương vừa cao và phúc lợi nó lại càng tốt nữa thì tuyệt vời, đúng không? <laughs> Ừm. Cảm ơn bạn vì, ờ, cái, a, chia sẻ ngày hôm nay rất là thật lòng và nó rất là thực tế. Mình, à, rất biết ơn khi mà bạn chia sẻ cho mình những cái kiến thức đấy. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi xác. Ừm. À. Ờ, mình mình cũng rất là vui khi mà được chia sẻ với bạn những cái thông tin đấy. Ờ, ừm, chắc là sẽ hẹn bạn lần sau ha.
Ừm.